Sen ma volevo chiederti una cosa: ma <clicks tongue> tu hai qualche regola pratica per non farti distrarre dalle tentazioni, quelle immediate, diciamo?
Ehm, guarda, in realtà è un argomento veramente dolente, perché è proprio una cosa, forse, che mi manca, la regola, su tutto questo, mi trovo sempre spesso in difficoltà.
Ah, eh. Eh. Ma porca miseria, eh, e e e e quindi come si fa? <chuckles> No, dai.
È veramente tosta.
Non ho capito, scusa?
No, dico, è veramente tosta per me, uhm, questo è un veramente una cosa molto, molto, molto difficile per me e mi trovo sempre spesso magari a scrollare su Instagram mentre dovrei fare altro, magari a mangiare quel cucchiaio di Nutella che non va sempre bene. <sucks teeth> Ehm, questo tipo di cose, uhm, ci casco molto, molto facilmente.
Ah. Ah, okay. Sì? <chuckles> Ho capi <chuckles> Non non no non resisti alle tentazioni, diciamo così. <scoffs>
Sì, ehm, ho visto anche, spesso, che ci sono in realtà delle regole, dei modi, non riesco assolutamente a seguirli o, mhmm, in questo momento sono nella fase in cui ho provato a disinstallare completamente ogni social dal mio telefono, per esempio. Eh d guarda, in realtà, sta funzionando, sta funzionando, anche se ci sono delle situazioni in cui magari quando sei in una stanza ...e d s ti stai annoiando, l lo prendo dal browser, i i del telefono.
Eh? E Ma? ma? Dai! Mh. <chuckles> Ho capi ah, ci arrivi per vie traverse, insomma, ho capito. Vabbè, però, uhm, il non avere l'applicazione subito a portata di mano, magari, insomma, ti fa ridurre in automatico il numero di ore o no?
Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, assolutamente. Funziona tantissimo. Funziona veramente tantissimo.
<smacks lips> Eh, sì, sì. Ho sentito dire anche da altri che è è un è una buona soluzione per disintossicarsi un pochino. Ehm, <clears throat> e invece, mhmm, mi dicevi della Nutella?
Eh, quella quella penso che la cosa migliore per evitare di farlo è non comprarla.
Ecco, sì, potrebbe essere una buona idea. <chuckles>
Assolutamente. Ba basta non comprarla, e hai risolto tutti i problemi, ma questo con la maggior parte delle cose, in realtà, eliminare la uhm, la tentazione.
<chuckles> Dalla vista, eliminarle da dalla vista.
Però ti dico anche sostituirla è una cosa importantissima, secondo me, se non la sostituisci, vai a ricercare sempre quella cosa lì che ti tenta.
Ah, e con che cosa? Ah, e allora, ad esempio, il la Nutella con cosa la i la la sostituisci?
Allora, s ci sono spesso delle alternative e io non le ho provate perché non sono molto forte in queste cose, però vorrei farlo perché magari è anche potrebbe essere una cosa che mi aiuta anche a sostituire altre tentazioni, tipo perdere tempo senza fare nulla, per esempio con Instagram o guardando serie TV per un sacco di tempo. Ehm, per risolvere questi problemi forse, uhm, c creare degli snack, magari un po' più salutari come, tipo, chips di carote, queste cose qua, questo tipo di cose è b è l'occasione di magari perdere un po' di tempo in cucina, imparare a cucinare qualcosina, farsi qualcosa che ti fa bene. Ehm, z vis staccare dagli schemi.
Mh. Sì. Ah-ah. Sì. Ah, okay, okay. Ah-ah, okay. Mh, oppure un barattolo e ma affiancarlo a un barattolo di Nutella vuoto, se è vuota quella non te la puoi mangiare e mangi quest'altro. <chuckles>
Eh. Sì, il fatto è che per averlo vuoto devi averlo mangiato tutto.
<chuckles> Eh, vabbè, non so se ne vendono vuoti, no non credo. <chuckles> <coughs> E, vabbè, ma o uhm, eh, ma fu una vita così, poi come fai a condurla? Una vita con con tutte queste 6 tentazioni sempre dietro l'angolo?
No, no, dubito. Troppo no. No, e infatti No, no, bisogna bisogna assolutamente trovare una soluzione ...però, come ti ho detto prima, penso che forse la cosa più importante, oltre a eliminare completamente la tentazione a è
Eh. Era la sostituzione, mi dicevi?
la sostituzione e, uhm perché, ti ti spiego: per esempio, il fatto che io abbia eliminato Instagram dal mio telefono <inhales> ...come ti ho spiegato prima, a volte comunque lo vado a trovare, in qualche modo ci arrivo ad Instagram, anche se non ce l'ho installato sul telefono. <inhales> Sostituire il quell'abitudine, quella tentazione sarebbe, per esempio, trovare un libro che ti piace o un ehm o magari, non lo so, fare un po' di sport, fare un po' di, uhm, flessioni, piegamenti, <chuckles> qualcosa che sì, anche perché alla fine ciò che torn ehm, hai ragione, cioè le tentazioni sono tantissime e il il fatto che le accomuna tutte è il rilascio di dopamina molto facile, che però dopo ti abbatte, quando smetti.
Eh. Mh. Ci, certo. Mh. Ma, insomma, le alternative son tante, non è non è non è 1. Ah. E quali altre cose invece ci sono, che possono fare questo, mhmm, a livello chimico insomma, possono d generare questa cosa?
Io ti dico che l'esercizio fisico forse è quello più importante, il la differenza tra per esempio, l'esercizio fisico e come rilascia la dopamina e l l Instagram, e quindi scrollare i reel è che, dopo che hai scrollato i reel tu sei completamente prosciugato. <chuckles> da uhm, di ehm, prima di fa con l'esercizio fisico no, perché tu devi innanzitutto fare uno sforzo per o ottenere non altro se non più energia. L lo sforzo fisico non fa altro che darti più energia, aumenta, uhm, l'adrenalina, aumenta qualsiasi cosa che in invece di, semplicemente consumare la tua dopamina, ti doni altra energia, è solo un bene.
Eh. Sì. Okay. Cosa che invece con l'esercizio fisico non succede. Mh. Ah, okay. Sì. Ah. Magari l'energia per scrollare in un un'altra applicazione. <laughs>
<chuckles> Ehm, purtroppo purtroppo in queste cose è facile scaderci, però sì, uhm, forse q queste sono le cose più importanti da fare e sono le cose su cui sto lavorando sulla mia persona in questo momento.
<chuckles> Ho capito, senti, altri ambiti dove pecchi, dicia
Altri ambiti dove pecco. Uhm, allora, <clicks tongue> forse anche la produttività.
Mh.
Uhm, quindi la tentazione, i io no faccio un lavoro in cui devo stare prettamente al computer, okay? Quindi, uhm, mi trovo seduto alla mia scrivania, uhm, a d s guardare lo schermo del computer e lì puoi capire, con i problemi che ti ho detto anche prima, che è molto facile andare a fare qualcosa che non è assolutamente nulla, uhm, che ha a che fare con quel lavoro. Ehm, però
Okay. Mh. Eh. <chuckles> Che non c'entra niente con il lavoro da svolgere, eh.
per esempio una cosa importante, uhm, che ho sperimentato è che una routine, aiuta tantissimo. Quindi, uhm, quando mi siedo alla scrivania per lavorare, uhm, magari metto sempre la stessa felpa, uhm, utilizzo sempre la stessa tazza, uhm, metto sempre la stessa playlist da ascoltare. Uhm, tutte queste piccole routine ti fanno ti aiutano ad entrare con il tempo nel mood per devo fare questa cosa.
Mh. Mh. Sì? Ah. Ah, okay, queste son le cose che devo fare per cominciare a lavorare. E questo il senso?
Sì. Sì, assolutamente.
Ah. Ho capito, interessante, eh. <coughs> E questo ti dà appunto dici: "Vabbè, adesso quindi s c'ho tutto, c'ho la felpa, c'ho la tazza, eh, devo lavorare, quindi non devo perder tempo in altre cose."
No. Ehm, mi è stat come ti ho detto, mi sta aiutando veramente veramente tanto, ehm, uhm
Ah-ah. Ottimo.
probabilmente an anzi, ti dico la verità, io lavoro, uhm, uh, facendo musica, io faccio musica per questo, mhmm, s mi trovo seduto dietro a una scrivania spesso per essendo un produttore, e, uhm, quindi magari entrare nel mood, la cosa più difficile è iniziare <chuckles> a fare qualcosa, non è farlo, anche se magari devi fare un qualcosa che richiede tante competenze, molto complesso, uhm, tanta attenzione, la cosa più difficile non è, quello, ma è iniziare a fare questa cosa. Quindi
Ah, sei un musicista? Ah-ah. Ah! Sì. Ah. Vab cominciamo a mettere 4 barre e po e poi andiamo avanti. Okay, ho capito. Ehm, senti, <coughs> ehm, e quindi
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
Oltre a queste de distrazioni, no so, ques quella classica, non so, le telefonate che arrivano, ti distraggono? O
Assolutamente sì, assolutamente sì. Soprattutto se sono, magari, telefonate spiacevoli, o qualcuno che ti chiede di fare qualche servizio o qualcosa Eh. Soprattutto quelle cose lì, veramente, veramente spiacevoli, ehm, quelle ci mettono un attimo a farti uscire dal mood. Ehm, quindi, la cosa la cosa più importante l assolutamente, il il molto semplice, ti dico la verità molto semplice: lasciare il telefono da un'altra parte, che non sia la stanza in cui stai lavorando.
E? O qualche abbonamento, ma qua qualche abbonamento luce e gas. Eh. Eh, e e applichi qualcosa? Mh. Mi sembra geniale, <laughs> mi sembra geniale!
Guarda che non è così semplice. Cioè, lasciare il tuo telefono, ormai signi sì, sì. Non è non è così banale, non è così banale come sembra, perché farlo ti sen ti senti completamente nudo, da solo nel mondo, se lo lasci da un'altra parte. Però, quando entri in quel loop lì, anche è una gran cosa, perché l'essere soli e e isolati dal mondo esterno, anche solo per 1 ora, perché non bassa chissà quanti È molto meglio 1 ora completamente concentrati, che 10 così, alla alla sans-façon.
Lo so, lo so, e infa per quello ho detto è geniale! <chuckles> per <chuckles> Okay! No, no. Ah-ah. Ah-ah. Ah-ah. Certo, certo. Fai perché mh. Ho capito. Eh vabbè! Quindi, ha hai trovato una modalità, insomma, di produttività, mhmm, migliore, insomma, di diciamo così. Eh?
Sì, sì.
E ehm, e quindi diciamo, uhm, se dovessi quindi consigliare a un tuo amico che ha uno stesso tuo problema, la prima cosa da fare cosa gli dires
Sì. La prima cosa è, mhmm, essere s molto, molto, molto onesti con se stessi su quali sono i propri problemi e le proprie tentazioni, perché non sempre si è onesti. Quindi, una volta che si è superato quel muro lì
Mh. Okay.
è molto importante poi, mhmm, hai individuato quali sono le tue zen le tue tentazioni, la prima cosa la più facile da fare, come ti ho detto prima, è toglierla da mezzo, ma altrettanto importante, se non di più, è sostituirla.
Vie Okay, sì che mi hai de mi hai de anche prima.
Una volta che hai sostituito quella tua, uh, tentazione con qualcosa che invece ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi
Mh.
la cosa più importante da fare è iniziare a <chuckles> fa a perseguire gli obiettivi. Ehm, perché una volta che inizi, ovviamente c'è anche quel fatto di: "Ho iniziato questa cosa, non la lascerò mai a metà, la devo finire". Quindi è molto più facile finire qualcosa quando l'hai già iniziato. E quindi, come consiglio finale io ti dico, uhm, stabilire degli obiettivi, non molto, molto molto, grossi e importanti, non molto imponenti. Mhmm, ti dico le
Cer <chuckles> Chiaro. Okay. Mh-mh. Obbiettivi realizzabili diciamo ecco, niente di mh.
realizzabili, oggettivamente realizzabili. Per esempio: hai difficoltà a, uhm, andare a correre, ehm, però sai che ne hai bisogno. Quindi tu come obiettivo non ti devi mettere: "Voglio andare a correre." Ma magari: "Oggi metto le scarpe da corsa." Cioè, il concetto è quello.
Eh. Sì, okay, ti seguo. Ah, okay. U un passettino alla volta, ci arriviamo insomma di, mhmm, più o meno è ques ma senti, quando tu, uhm, mi dicevi prima appunto ti metti, mhmm, ehm, in quella modalità al lavoro, ehm, d lavorare, ehm, <coughs> non so, mhmm, fai anche qualcosa che riguarda che ne so, l'illuminazione? Magari cerchi sì.
Mh, sì, piano piano. Ah! E de intendi le luci? Ah, proprio sì, in realtà ho un rituale anche con le luci. Hai indovinato, ehm, perché, mhmm, nel mio studio ho delle luci molto particolari che mi aiutano a settare il mood. Uhm, ho anche un pianoforte a muro alla mia destra in con una luce che ho pensato apposta per renderlo molto, molto più appetibile, ehm
Ah. Ah-ah. Sì. Ah, ma di quelle viola che si vedono nei video? O qualcosa di più sa eh, tipo le
Quelle quelle lì a led, i neon, quelle cose particolari, sì, sì, sì, sì, sì, però aiuta. Aiuta a settare l'atmosfera, ehm, aiuta ad entrare nel mood pro proprio come ti ho detto prima, come anche mettere la playlist, qualcosa da ascoltare. Poi anch'io fa facendo musica a maggior ragione, uhm, ascoltare una playlist con brani magari da reference, cose da ascoltare che mi possono aiutare nel lavoro che sto andando poi a fare, aiuta tantissimo.
Ah-ah. Ho capito. Sì. Ah-ah. Certo. Ottimo, senti ehm, <coughs> scusami. <sniffs> Quindi
No, tranquillo.
Ehm, ehm, non so, ad esempio, chi, mh, ehm, <clicks tongue> quella cosa ehm, le le notifiche come le gestisci, le le vabbè tanto hai m'hai detto che hai mandato ma hai tolto il telefono, <chuckles> lo lo metti via.
Le notifiche. Sì, però magari n ti faccio l'esempio: ci sono magari delle situazioni in cui devo avere il telefono vicino perché magari devo controllare dei feedba dei feedback che mi vengono mandati dai lavori, che, ehm, invio, quindi cose a volte è importante anche averlo vicino il telefono per lavoro. S penso capita un po' a tutti. <inhales> Per quello ho, ehm, f configurato il mio telefono in maniera che sia il meno uhm, che che mi distragga il meno possibile. Che che significa questa cosa incredibile? Che, ehm immagino ogni sistema operativo, però io ho a che fare con quello di Apple, quindi iOS, ha i suoi modi per limitare le distrazioni del telefono, se uno va a scavare bene.
Ah, sì, certo. Aspe Ah, okay. Okay. I. I? Cer se uno le le le vuole usare, le trova. Sì, sì, ci sono.
Sì, ehm, come le modalità deep focus e quelle cose lì e p sono personalizzabili al massimo, quindi puoi innanzitutto scegliere da chi possono arrivarti queste notifiche, puoi scegliere se magari avere uno sfondo. Una cosa importantissima è, ti dico la verità, avere lo sfondo sul telefono, lo resc lo rende esteticamente molto pleasing, molto <chuckles> ti piace.
I. Mh. Ah. Ah, ho letto una cosa interessante su questo argomento, di ehm, di metterlo in bianco e nero, cioè rendere il telefono brutto, nel senso non non così gradevole da vedere in modo che, ehm, sei meno attratto, no, meno meno motivato a farlo.
Sì. Sì, anche, anche. Sì. Sì, assolutamente sì, ehm, quindi d non ti posso dire che questa sia la cosa che ha funzionato di più su di me, okay, ehm, perché sono cose che a livello di a livello psicologico un pochino ti condizionano, ma quando hai una tentazione molto forte, <tsk> c'è poco da fa <inhales>
Ah. Okay. <chuckles> Niente, non non agiscono fino in fondo.
C'è poco da fare. Quindi comunque il mio consiglio resta lasciare il telefono fuori, via, anche perché se l hai bisogno di comunicare con qualcuno, ehm, spesso probabilmente sei al computer, quindi, ehm, ti trovi al computer, c'è c'è di tutto, c'è di tutto sul computer, non hai bisogno. Però il telefono è quella cosa che veramente ti distacca troppo.
Fuori, okay. Non non sarà un problema, insomma, eh, cer Okay, okay, ho capito. Va bene, <clears throat> ti ringrazio <chuckles> di questo tuo punto di vista su questo argomento, mi ha fatto piacere parlarne con te.
Grazie a te. Grazie a te. Anche a me, s stato un piacere.
Ancora.